E allo stesso tempo in genere mhmm, in generale, cioè, comunque la gran l'immensità dell'universo, e tutta una serie di cose mi portano, comunque, chiaramente ad avere, come dire, un'idea <snorts> un'idea divers Ehm, e il fatto che siamo stati un po' generati da da da un caso incredibile, eccetera, eccetera. Però ecco, mhmm, poi alla fine la religione a me sta simpatica, nel senso che, ehm, leggo tanto in realtà, ho letto tanto in passato, tanti ehm, tante scritture che siano cristiane, ehm i padri i padri della chiesa ad esempio sono molto, molto, molto interessanti da leggere, così come alcuni passi del Corano, ehm, di o o di altre religione, il buddismo. Cioè, in realtà, mhmm, sono tutti testi, ehm, come dire, molto interessanti. E, mhmm, a me la cosa che ha sempre dato fastidio, è un po', mhmm, come ci propinano un po' la religione, no?
Mh, mh. Un'idea diversa dalla religione, certo. <chuckles> Okay, okay. <chuckles> Questo è molto interessante secondo me. I Ti credo. Mh-mh. Ecco sì, forse è anche quello che divide a mio parere.
Ehm <tsk> Cioè, quando tu vai in chiesa comunque, ehm, insomma non non non capisci in realtà la potenza, l'intensità di un del sacro, eccetera eccetera. Che è un ehm, poi vabbè, io sono contrario all'istituzione della chiesa in sé, a tutto quello che ne è derivato, però
Mh, mh. Sì purtroppo, ribaltato il limite.
io credo che si dovrebbe ritornare un po' alla lettura. Probabil probabilmente ecco, si dovrebbe un attimino tornare a quello che sono l'origine di questi testi, che tramandano comunque messaggi di pace e di fratellanza. E da questi ecco pro provare a promuovere proprio un rispetto, un dialogo reciproco.
Mh-mh. È vero.